Ah, okay, gerade da weil du sagst, du bist perfektionistisch natürlich auch im Designbereich, ist das natürlich 'n, ja, großes Manko teilweise, ne? Weil m man kann ja eigentlich immer was verbessern in Photoshop, finde ich, ja? Ja, okay, interessant.
Ja. Genau. Dann bin ich ja, dann dann bin ich manchmal auch wirklich viel zu lange tagelang an einer Sache dran, wenn das auch in einem Tag hätte sein können.
Mhm. Okay. Also, du sagst auch, du bist an so grundlegenden Sachen wie der Ideefindung dann auch tagelang dran?
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, ma meistens fang ich mit was an, und dann verformt sich das, das das entwickelt sich weiter. Und dann will ich irgendwie alles gleichzeitig machen, und dann bin ich immer wieder so am Rumdingsen so: „Ja, mache ich das doch wieder wie vorher, mache ich das Neue, mache ich vielleicht beides?” Ja, und o mit so 'ner Deadline hat man halt viel weniger Zeit, so, sich so zu überlegen.
Okay, interessant. Mhm. Ja. <laughs> Ja. Ja, und zwar viel besser, ne? Vielleicht ist ja deine eine Idee, die du hattest, äh, am Anfang direkt wirklich 'ne 'ne richtig gute Idee. Und dann ist das ja 'n bisschen schade, wenn das jetzt zum Beispiel, ja, durch deinen, ja, zu großen kreativi äh, kreativen Drang dann vielleicht 'n bisschen verformt wird und du die Idee dann gar nicht in die Welt umsetzt.
Da hast du richtig den Nagel auf'n Kopf getroffen das ist jedes Mal wirklich jedes Mal denk ich mir so: „Boah, diese erste Idee!” Manchmal ist das dann so, ich ha mache dann was anderes, und dann denke ich Wochen später immer wieder über diesen erst erste Idee nach und denke mir so: „Boah, ich hätte das umsetzen müssen. Jetzt habe ich das nicht mehr im Kopf, wie ich das damals im Kopf hatte.“ Boah, ey, das ist passiert so oft. Das ist einfach
<laughs> Super. Oh Gott, okay. Mhm. Ja. Okay, interessant. <giggles> Schade, schade. Klar, da gehen gute Ideen dann auf jeden Fall leider verloren. Ja, na das ist natürlich 'n negativer Punkt. Ähm, hast du so was wie wie Rituale, wenn du wenn du designst? Wi wir sind jetzt einfach immer noch im Privaten. Wie gesagt, also m m dimmst du irgendwie das Licht oder so? Machst du dir gemütlich, oder ist es wirklich einfach nur so: „Okay, ich mache das jetzt einfach?“
Ja.

Mhm. Und dann könnte das zum Beispiel, hm, was sein? Also, könnte das irgendwie 'ne Rüstung von 'ner Spielfigur sein, oder wa wo baust du das einfach ein? Irgendwo, wo es dir gerade gefällt oder wie?
Ja, meistens, wo mir das gefällt ich mag diese Texturen. Ich benutze das, wie gesagt, als Textur. Ich mag das manchmal, wenn man dann halt das Poster so aussehen lässt, als ob es schon irgendwie so Teil der Wand geworden ist, wenn das so Wand äh, Strukturen hat, wenn die Figur da drauf aussieht, als ob die so 'n Sticker ist, die seit 30 Jahren draufklebt und so. Und so versuche ich das dann zu verbinden.
Mhm. Ja. Ah, ja. Ich finde das super interessant, dass du da wirklich diese diesen ja, diese, wie nennt man das? Du nimmst so beides a aus beiden Welten, und das finde ich einfach super interessant, dass du wirklich das nimmst, was was auf natürlicher Weise schon da ist und das in deine modernen Designs einbindest. Das klingt super spannend einfach.
Ja, ist aber auch <chuckles> sehr aufwändig, manchmal dauert das echt lange irgendwie so. Man hat so diese Kernidee, und irgendwie klappt das meistens nicht aufm ersten Dings, und dann muss man so viel rumprobieren. Und das fördert aber auch irgendwo die Kreativität, weil man dann daraus so neue Wege findet. Und dann denke ich mir immer so: „Boah, das ist krass, das muss ich für das Nächste benutzen.“ Und dann kommt die nächste Posteridee mit Baumrinde-Mann oder so, keine Ahnung. Aber dann ist das irgendwie auch wirklich da ist aber richtig gut meistens.
Klar. Mhm. <laughs> Ja. Ja, klar. Mhm. Baum Baumrinde-Mann. <laughs> Ey, ja, su äh, natürlich, ne, dann dann die Grenzen gibt's da ja eigentlich nicht, ne? Gerade wenn du so du du arbeitest ja wirklich sehr f facettenreich einfach, wenn du da Bilder von Rinde und, ähm, ja, Blätterstrukturen, alles Mögliche nimmst. Ähm, j ich glaube, da sind die Ideen dann hinterher auch einfach grenzenlos.